Ah, é. Eu p p isso daí é realmente o o perfeito, porque, eh, a luz do sol, enfim, ela interrompe a produção, eh, de melatonina e você tem um despertar natural, eh, o estore é justamente para isso, para impedir, eh, essa interrupção da produção de melatonina e realmente para algumas pessoas algumas pessoas gostam, mas outras se conseguem manter uma rotina de dormir cedo e acordar no ao pôr do sol, ao ao nascer do sol é o é o ideal é o ideal.
Ao nascer do sol, né. É porque tem uns uns médicos que dizem que não pode ter luz nenhuma, e realmente no meu quarto a luz da rua bate lá. Sabe?
Eh, é comu é comum em Portugal isso, eu sempre
É, então assim, eu não sei se eu pusesse uma máscara, alguma coisa, sabe? Mas eu tenho percebido que não é um sono
Uhum. É uma máscara é uma boa ideia.
que acorde renovado, sabe, às vezes eu até acordo cansada. Deu as 8 horas de sono mas aí vira aquele efeito cascata, né, acorda às 10:00, aí vai tomar café, quer dizer, já na hora do almoço eu estou tomando café.
Sim.
Tô fazendo, né, a minha primeira refeição.
Uhum.
Aí depois vou trabalhar, aí almoço 16:00. Sabe quando meu dia está, assim, disfuncional?
É, mas eu acho que você tem ple e você falou que tem pouco tempo isso, então é só você se adaptar, se se organizar, você já estava acostumado com isso antes. Eu acho que você não vai ter problemas de de organizar melhor seu tempo e retomar a rotina que você tinha antes de sono. É só questão de fazer um ajuste aqui, um ajuste ali.
Então, aí está me levando, acho que a essa desaceleração. É, tem pouco tempo. É.

Ah, é? Interessante.
É, interessante isso, né? Eles passaram um comunicado. Não sei, eu aí eu pego, bato à noite, né. Mas, claro, normalmente não é É à partir das 6 que é mais barato, s
Interessante. É, não, eu imagino, eu imagino. É, talvez Eh, se se você soubesse é porque você realmente entrou nesse, eh, momento de de de cuidar da casa. Mas, por exemplo, você poderia ter feito isso a antes de de sair pra dança. Tudo bem, eh, ficar aí, um tempinho de na máquina, né, não ideal
É, e é uma coisa que eu gosto, né? É, mas é porque também eu tinha É, é, e eu tinha eu parei de trabalhar às 7h, e fui me arrumar pra tá lá no ginásio, tipo assim, minha aula é às 8h, eu gosto de chegar 7:50.
Uhum.
Né. Mas, também tem acontecido outra coisa. Eu tenho trabalhado é uma coisa que eu preciso mudar. Eu tenho trabalhado até mais tarde.
Hum. Ah, entendi.
Aí eu não consigo, assim, eu terminar de trabalhar, eu não tô morrendo de sono, eu terminei porque já tá tarde. Né. Aí, isso já tem uns 15 dias que eu ando fazendo isso. Aí, eu não tô desacelerando.
Tá. Uhum.
Aí, eu não tô conseguindo dormir legal. Logo. Aí não acordo cedo.
É talvez, tem que se policiar Aham, e aí, fica um ciclo vicioso, né. Então, talvez, eh, trabalhar um pouco menos de noite e trabalhar um pouco mais de manhã.
Pois é. Manhã. É eu tô precisando fazer isso mesmo, porque, eu não não que eu esteja cansada, sabe? Não é nem isso, porque, o organismo da gente vai se adaptando, né.
Que, aí, a carga fica a mesma, só que você tem uma Uhum.
E com isso eu nunca fui a pessoa notiva.
É, o Uhum.
Nunca. Semp pra mim a noite sempre foi feita dormir. Meu filho até brincava comigo e falava, assim: "Nossa, você dorme e acorda com as galinhas".